آه، يمكن فيه موقف ي حاسس الس السائح فعلًا بالانبساط والراحة إنه كان تايه مرة. منطقة الأهرامات أنتِ عارفة إن هي واسعة أوي يعني، ويا عيني بي بينزلوا يلفوا، فساعات ال يعني إيه، زي ما بنقول الجلالة بتاخدهم من كتر عظمة المكان، بيلفوا في الصحرا الكبيرة ديّة وبيتوهوا وما بيبقوش عارفين يرجعوا تاني. أنا قابلت واحد منهم تايه خالص ويا عيني كان كان بس كان بيتكلم إنجليزي فكان سهل التواصل معاه يعني، وتقريبًا كان من أمريكا أو كده. آآ، كلمته في حاجة، كان شكله باين عليه إن هو مضطرب ومذعور كده، فهو فهمني إن هو تايه يعني و والجروب بتاعه اللي كان معاه مش لاقيه، ومش لاقي الأتوبيس بتاعه. قُلت له: "أنت زعلان ليه؟ ت بالراحة." طلعت له الموبايل وعملنا اللي هي ال ال جوجل ماب و و وكده و والموقع والحاجات الجميلة اللي هي التطبيقات الروعة ديّة، وأخدته طبعًا وص و وص وصلته للمكان يعني آآ، ب ب ببساطة خالص وصل
آه، أيوه طبعًا. اهم. أيوه. إمم. هدّيته آه. إمم. أيوه طبعًا، بتساعد. وصلّته للجروب بتاعه، آه. طبعًا أك
آه، آه، آه، هو ما كانش يا عيني كان ت كان تليفونه كمان ناسيه في ال <chuckles> ناسيه في الأوتوبيس وما كانش في أي وسيلة تواصل. أنا بقى طلعت تليفوني، اتصلت ب اتصلت بالجماعة ال بتوع الأمن اللي هُم في منطقة الأهرام، اللي بيبقوا في الأول دول، اللي عند البوابات. سألتهم ف فين الجروب الفلاني، أنا معايا سايح تايه ومش مش عارف يوصل للجروب بتاعه. آآ، حدد لي هو الموقع وكده وعلى ال على جوجل ماب ط مشيت وعر و وكده ووصلته للجروب. كان مبسوط أوي. لأ
آه، آه. بالضبط. إمم. أكيد كان مبسوط جدًا، آه، يعني انطباعك إيه بقى كده ويعني قال لك إيه؟